แต่ให้ผมอะป่วย อือ คือนอนพัก ผม อ่า เต็มที่ เดี๋ยวผมก็ อาจจะฟื้นได้ อ่า ดีขึ้นได้ แต่ไม่ครับ บังคับให้ผมอะถอดสังขาร ไปโรงบาล ซึ่งไปโรงบาล ซึ่งต้องไปต่อคิว
อืม ครับ ขอใบรับรองแพทย์ใช่ไหมครับผม? อา ครับ ถูกต้องครับ
ต่อคิวอีก โอ้โฮ ต้องไปแต่เช้า ต่อคิวกว่าจะเสร็จก็บ่าย กลับมาถามว่า เพลียยิ่งกว่าเดิมอีก ไม่ได้พักผ่อนเลย ไอ้ ส ถามว่า 1 วันนั้น
ครับ ไม่ได้พักแล้วครับผม <chuckles> ใช่ครับ
ไม่ต้องพักร้อนก็ได้มั้งครับ <chuckles> โอ๊ย ไม่ต้องลาป่วยก็ได้มั้งครับ ไปทำ มีค่าเหมือนกัน ไปทำงานก็ ไปโรงพยาบาล เพราะว่ามันก็ไม่ต่างกัน ต้องไปผจญ เผชิญ อะไรอยู่อย่างงั้นเหมือนกันครับผม
อืม ครับ อา ครับ <chuckles> ครับผม อืม ครับ ใช่ ๆ ครับผม ตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าจะสามารถที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยสะดวกสบายได้มากขึ้นน่ะนะครับผม ถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันต่าง ๆ แล้วก็ จริง ๆ แล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้พัฒนานะครับว่าจะ อ่า คิดสร้างสรรค์อะไรออกมา อ่า ให้เราได้ใช้หรือว่าให้เราได้ลอง อ่า นำมาประยุกต์นะครับผมกับชีวิตประจำวันของเรา มันเหมือนแบบว่าเสมือนโลกไร้พรมแดนเลยนะครับตอนนี้เนี่ย มัน โอ้โฮ มันสุดยอดมากใช่ไหมครับผม?
ครับผม ครับผมครับ ถูกต้องเลย ครับผมครับ ใช่เลยครับผม ครับผม อ่า ดี ใช่ครับ เป็นอะไรที่ดีมากเลยครับผม ใช่ครับผม ครับ ครับ แล้วก็ในวันนี้นะครับผม ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผม คุณพี่มากเลยนะครับที่มาร่วมสนทนาโด้ย ด้วยกันในวันนี้นะครับผม
ครับ อืม ครับผม ยินดีมาก ๆ เลย ครับผม ก็เดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเนี่ย ถ้ามีโอกาสก็มาร่วมสนทนากันในหัวข้อต่อไปด้วยกันนะครับ
ครับผม อา ได้ครับ ยินดีเลยครับผม ครับ ครับ ถ้ายังไงก็ วันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผม ครับ ครับผม สวัสดีครับ
ได้ครับผม ครับ โอเคครับ สม ได้ครับ ขอบคุณมากนะครับ ครับ สวัสดีครับ

อืม ก็พอดีวันแบบว่าสบาย ๆ อย่างงี้ ก็น่าหาอะไรทำอะนะครับ จริง ๆ ผมเนี่ย ยังไม่ลุกออกจากเตียงเลยครับผม ก็นอนเล่นมือถือครับผมพอดีบรรยากาศมันสบาย ปกตินี้ถ้าเล่นมือถือเนี่ย พูดถึงเล่นมือถือแล้วเนี่ย ไม่ทราบว่าปกติแล้วเนี่ย ถ้าจับมือถือขึ้นมาเนี่ย มีแอปไหนที่ต้องเข้าเป็นประจำไหมครับ?
ครับผม ครับ อืม <laughs> ครับผม ครับผม ครับ อ่า มีแอปไหนที่เข้าเป็นประจำไหมครับ? มีครับผม ครับ มีครับ
อืม ใช่ครับ อ่า เป็น เป็นแอปอะไรครับ?
มีครับ ก็จะเป็นในส่วนของเฟซบุ๊กครับผม อันนี้นะครับ ที่เข้าเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผม ครับ ก็จะ เป็นแอปที่ว่า บางทีเราก็จะเข้าไปดู Story อะไรของเพื่อน ๆ บ้าง อะไรบ้างนะครับผม ครับ อันนี้
อ๋อ ครับผม ครับ อ๋อ ครับผม อา ใช่เลยครับ ก็ ผมก็ใช้เป็นพื้นฐานเหมือนกันนะ ใน ในส่วนของเฟซบุ๊ก แต่ว่าพักหลัง ๆ มาเนี่ย ก็จะเป็นแนวติดตามข่าวสาร จากทางเพื่อนเสียมากกว่า ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไร ไม่ค่อยได้โพสต์อะไรส่วนตัวเหมือนกันครับ
ครับ ครับผม ครับ ใช่ครับผม ใช่ ถูกต้องครับ ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้โพสต์ นาน ๆ ทีจะโพสต์สักทีหนึ่งอะครับผม ครับ แล้วก็จะมีเฟซบุ๊กผมก็จะมีอยู่ประมาณ 2 บัญชี อีกบัญชีหนึ่ง บัญชีส่วนตัว อีกบัญชีหนึ่ง เป็นบัญชีธุรกิจอะครับผม ก็คือว่าเป็น เป็น เป็นธุรกิจของที่บ้าน ก็คือว่า อาจจะเข้าไปดูนิดหนึ่งว่า เอ่อ มีใครมีมาถาม มีใครสนใจสินค้าเราไหม? อะไรอย่างเงี้ยครับผม
อา ครับ ใช่เลย อา ครับ ครับ อืม ครับผม อา ครับ อืม ครับผม อา ครับผม อ้อ ถ้าอย่างงั้น อาจจะต้องใช้เป็นประจำอยู่แล้วอะนะครับผม แล้วแบบนี้ ครับ อืม ครับผม อ่า ถ้าพูดถึงในเรื่องของ เอนเทอร์เทน บ้างล่ะครับผม ไม่ทราบว่า มีใช้บริการแอปไหน? ที่เพื่อแบบว่าความสุข หรือว่าเพื่อการพักผ่อน หย่อนคลายบ้างไหมครับ?
ใช่ครับ ก็คือต้องใช้เป็นประจำเลยครับผม